Değil, evet, çok güzel bir noktaya değindin. Sosyal medyada yarattığın, insanların izlenimi de çok farklı. Hani, gezdiği tozduğu, ne bileyim, insanların kimliğini de değiştiriyor ya da, hani, herkesi, eee, ya biri atıyorum uzun boylu insanlardan etkilenirken 1.90 hani, diğeri sanki, eee
Hı hı.
ne bileyim, böyle, farklı bir insanı sevdiğinde, sanki onu yargılayacaklarmış gibi düşündükleri için insanlar da artık, eee, sosyal medyada ne aksettiriliyorsa herkes ona yönelmeye başladı. Eee, tek bir kişilik Bilmiyorum da. Iıı, sosyal medya dediğim gibi izlenimleri çok farklı yöne itti.
Evet. Peki, eee, şeyler, ünlüler için de aynı şeyi düşünüyor musun? Onlar da kamera karşısında sence olmadıkları bir kişiyi, eee, gösteriyor olabilirler mi bizlere?
Yani. Ya, ııı, tabii ki belki olabilirler. Iıı, şunu düşünüyorum, her ünlü tabii ki farklı oluyor. Ancak tabii ki bazı ünlüler, ııı, n kamera karşısında çok farklı oluyor. Bunu baz görüyorum da. Hani, eee, kamera karşısında çok eğlenceli sanki böyle çok sempatikmiş gibi davranıyor. Çok böyle cana yakınmış gibi, Ne bileyim, insanlarla ilişkileri çok mükemmel ancak, eee, böyle insanlar gizli çekimlerle bazen sosyal medyaya düşüyor, sen de görmüşsündür. Eee, onlar, o hareketleri çok üzüyor maalesef. Hani, çok üzücü bir durumlar da yaşanıyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Zaten samimi öyle, öyle, zaten samimi olanlar kalıcı oluyor ve, hani, eee, birçok insan onları seviyor. Mesela, yani, kimi örnek verebilirim? Ya Tarkan, yani, çok fazla böyle kameralar karşısında da çıkan bir insan değil ama yani niyeyse her kesim Tarkan'ı seviyor yani. Hani, eee, hangi, eee, şehirdeki toplumun, eee, kesiminden olursa olsun, hangi yaş grubundan olursa olsun, gerçekten, böyle, şeyi, eee, gönülleri kazanmış yani, hani, bir şekilde, evet. Eee, ya da, işte, ım yani, ne bileyim, bazı oyunculardan, ya Şener Şen'i izledim ben mesela geçen gün, buraya geldi oyuna. İnsanlar dakikalarca ayakta alkışladı biliyor musun? Dakikalarca. Adam artık dedi ki "Hadi, evinize gidin." dedi yani. <laughs> Hani, öyle bir sevgi seli, inanamazsın.
Hı hı. Doğru. I hı. Değil, evet. S Evet. Kazanıyor. Hı hı. A, evet. Doğru. <chuckles> Doğru. Ya tabii ki o insanların, tabii ki samimi, kamera karşısında neyse, eee, normal hani yaşantısında da aynı, hiçbir farklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki o insanlar bizim çok büyük değerlerimiz olduğuna inanıyorum, eee, ama bazı insanlar tabii ki, eee, üzebiliyor. Aynen, etki Ya, eee, sosyal medyada bir de şöyle, eee, insanlar etki bırakmak istiyorlar. Hani, sence yapılan iyilikler sosyal medyada gösterilmesi gerekiyor mu etkili bir şekilde ya da sence gösterilmemesi mi gerekiyor?
Hı hı, hı hı. Hı hı.